Ako kapag feeling ko masyado na akong matagal na nasa loob ng bahay tas puro lang talaga sa harap ako ng computer palagi, tapos maki makakaramdam na ako niyan ng may mga kaibigan ng naghahanap sakin lalo na 'pag weekends, 'pag Friday, Saturday, Sunday uy hindi ka namin naramdaman ah bakit parang ano ka ngayon tahimik ka ngayon. Oo rest day mins may uma umabot pa nga sa p sa ano sa punto na may nagtanong sabi niya, buntis ka ba bakit 'di ka nagpapakita? Sabi ko oo kasi hindi na rin ako active sa social media eh tas sabi ko baliw busy lang ako sa trabaho kailangan mag-ipon ganyan-ganyan sabi ko, sige saan ba tayo? Tapos yun 'pag ganyan sabi ko ah sige kailangan ko ng magpakita at mag-unwind hindi yung pwedeng tutok lang ako.
Hmm, tama naman pal Hmm. Mm. Busy, tama naman nga. <chuckles> Hindi, hindi na nagpaparamdam no? <chuckles> Hmm. Mm. Mm. Oo nga at pagmamahal din sa sarili yan no, tama.
Mm minsan lalab kahit nga ano eh minsan ako naman kapag ano din bukod sa pag may naghahanap na sakin ang ginagawa ko naman, eh kapag nararamdaman ko na, titingin ako sa salamin tapos sabi ko parang ang haggard mo na sister kailangan mo ng magpahinga at alam mo yun matulog o kahit umidlip man lang. Kasi yun nga pag tumitingin ka sa salamin di ba nakakapanlumo tignan yung itsura mo na ang haggard-haggard.
Mm. Oo, oo. Hmm. Tama naman nga, oo. Mm, lalo na pag halimbawa halatang stress no, tama.
Oo totoo, ikaw ba paano yung ginagawa mo, paano mo natutukoy?
Ako para sakin kasi pag yun nga wala na akong ano parang wala ng lakas. Yun para sakin net ano na yun, ah, kailangan ko na talagang mag ano muna, mag-regain uli ng confidence sa sarili kasi kadalasang ginagawa ko pag ganyan talaga ayan, tukso online shopping. <laughs> Yan yung nagiging ano ko nalang din eh isa pa din self-love ko yan kapag yan nga di ba nararamdaman ko ng parang ano ah may kulang na parang hindi na healthy tong anong to mukhang to <chuckles> mukha ng stress. Kaya yan online shopping na ako, hahanap na ako ng mga damit diyan ng mga kung ano-anong mga anik-anik. <laughs>
Mm. Oo, oo. Ay naku. <laughs> Oo. Oo, totoo. Oo totoo yan, ang ang hirap din naman kasi na ano no magpigil. Pero yun naman ang ano yun naman ang buti na lang naiwasan ko kasi nag-uninstall na ako ng mga apps na yan oo.
Mm, di ba? Oo. Hmm. Mga app dumating na rin ako sa point na yun eh kaso ininstall ko uli. <giggles>
Wala rin pala bumalik din, pero at least nakapagpahinga ka di ba? Lalo na sa gastos.
Oo, kasi mm ayun nga lang naman siguro mga 2 weeks oh okey na yun tagal na nung ano tipid din. Pero para sakin naman kasi ano ko na tini-treat ko na siya as reward talaga sa sarili ko kasi pinagtrabahuhan ko naman din yung ibili.
Mm. Mm. Totoo tama ka nga naman. Ako iniiwasan ko lang eh.
Mm, kasi mamaya mm, ah, iniiwa ah okey lang yan kasi yun nga iba-iba pa naman din tayo ng priorities di ba? Mm kaya naintindihan ko para sakin naman ah makabili lang ako ng kahit, ah, ayan paubos ah paubos na yung foundation bibili na ako niyan kasi hindi na ako nakakapag-mall eh.
Tama. Mm, mm.

Ito, kagaya mo pagod din, ah, naghahanap muna ako ng kausap bago magpahinga para alam mo yun medyo may laman yung mga utak ko bago ako <chuckles> mamahinga, <chuckles> mm.
Yun nga eh, ako rin eh pagkatapos ng trabaho gusto ko rin talaga may nakakausap dahil magdamag akong nakaharap lang sa computer wala akong ibang kinakausap para na rin akong mababaliw dito dahil ako lang mag-isa.
Tama. Mm, <laughs> parehas tayo, mas iba pa din yung kahit papaano sa isang araw may makakwentuhan ka, di ba?
Tama. So, ano bang gusto mong ano, pag-usapan ngayon tutal nandito naman na ako?
Mm. Ah, mm, wala gusto ko lang pag-usapan natin yung about sa mga personal nating sarili talaga ganun. Kasi ano eh, ah, gusto ko lang malaman kung paano mo pinapakita yung pagmamahal sa sarili mo, kasi di ba yun nga, working ka din, paano mo nama-manage yun, ganun?
Mm, sige ano yan? Hmm. Ako ang ginagawa ko sinisimulan ko talaga yun sa umaga na ano eh, na may iniinom akong collagen bago ako kumain.
Mm. Wow, oo, tama. Ang galing naman.
Kasi kailangan daw, sabi kasi sa instructions bago magkaroon ng laman yung tiyan mo, yun ang muna una mong ini-intake at saka bukod naman dun ay talaga namang simula nung nakapagtrabaho ako at nakabili ako ng mga bagay para sa akin sarili, inuna ko yung pangkalusugan ko kasi nga kahit naman nagtatrabaho ako, di naman ibig sabihin na malakas ako palagi. So, kailangan ko rin talagang mm, totoo yung iba kasi walang ini-intake eh tapos dun sumusuko yung mga immune system nila. So, ako, I made it a point na kailangan may ini-intake ako kasi hindi na rin ako nakakakain ng maayos.
Mm. Oo. Mm. Mm. Tama, oo, tsaka pababayaan mo yung sarili mo, 'no? Mm, tama naman. Tama ka. Mm. Maayos, oo, tama naman, sang-ayon nga din ako sa'yo. Kahit ako eh, nag-aano din ako ng ano, tawag dito, Avocado milk and collagen din tuwing umaga, oo, 30 minutes bago kumain. <chuckles> Oo, okey po, 'no? Parang nakaka-refreshing din talaga lalo 'pag papasok ka. Mm.
Hmm, oo-oo. Tama-tama. Hmm, hindi ko nga hindi ko nga alam kung placebo lang ba talagang effective talaga siya. Pero kasi iba yung glow mo kapag nagco-collagen ka.
Kaya nga, 'no? Oo, nag-aano ka ba, nagka-capsule ka or ano lang juice-juice lang din?